Eee, şey mi? Eee, Bizimkiler de evet doğru, doğru, o da pazardı. <chuckles> Çok güzeldi o da, değil mi? O da, pazar akşamıydı o, z galiba, işte akşam, 19.00 civarı oluyordu galiba. Eee, film de 21.00 gibi falan başlıyordu, diye hatırlıyorum.
Dizisi. Değil mi? O da, pazar günüydü. Herhâlde. Tabii, ama senin, saat 21.00´da o filmi, izleme şeyin var mıydı, iznin var mıydı? Hani, ertesi gün okul var ya.
Pazar günü, evet, yo, pazar gününe o film, e i her türlü izlenirdi bizde. Yani, eee, normalde, hani, diğer günler biraz erken yatırılırdım tabii ki, ama pazar günü beraber izlerdik, yani, 23.00´e kadar falan. <chuckles>
Harika. <chuckles> Hı hı. Süper. Süper şahane. Eee, peki, hani, pazar kahvaltıları dışında eminim, eee, Ramazan sofralarınız, bayram sofralarınız da aynen, eee, böyle oluyordur.
Yani evet, şi sofra şeyi zaten genelde, ımm, yani ne bileyim, mesela kışın farklı bir tür sof ııı, sofra olur bizim, eee, yani, sobalıydı evimiz. Soba, eee, hani, sobanın olduğu odada, işte, eee, yerdik falan, sonra, işte, kestaneler yapılırdı vs. Yazın, işte, eee, tam tersi böyle, balkonda yemek yerdik, o çok keyifliydi. Eee, menüler de, hani, biraz mevsime göre değişiyor tabii, o zamanlar daha
Hı hı. Süper sıcacık. Balkonda. Ne güzel. E, tabii, karpuz ekleniyordur yazın, mutlaka. <chuckles> Çok güzel.
Tabii ki, tabii ki. Sonra, hani, Ramazan olunca, daha çok, şeyden fark ediyordum Ramazan'ı, Ramazan'da, genelde hani birbirine yemeğe gitme a çok artıyordu. İnsanlar, birbirini iftara çok çağırırdı o zaman. Eee, işte hani, tabii o işte başkalarının evinde yediğin şeyler, başkalarının sana gelip, işte, beraber yediğin şeyler, keyifliydi yani, hakikaten güzeldi.
Doğru, misafirlikler. Gerçekten, gerçekten. Eee, peki, emm, başka, annenin güzel yaptığı yemek?

Değil mi? Bence de tamamen.
Yani. Eee, inan ki bunun bence şeyle alakası yok, sosyoekonomik durumla alakası yok, emm, hiçbir şeyle alakası yok. Çünkü, mesela, benim rahmetlik babam da kendi şeyini anlatırdı, <chuckles> ta kaç yıl öncesi. Fakirlik, yokluk ama sıkma anlatırdı, p poğaça anlatırdı, he, börek anlatırdı. Evet, evet, eee, yani, o yüzden, eee, gerçekten ailelerin çocuklarına bıraktığı en güzel, eee, miras da diyebilir miyiz, bu sıcak sofralara?
Hıı. He, ne kadar keyifliydi? <chuckles> Ya, bence öyle, gerçekten öyle, yani, çok önemli çünkü, hani, öyle bir huzurlu bir aile sofrası, eee, hani, herkes keşke yaşıyor, ya, olabilsin, ya, ben çok şanslı hissediyorum o açıdan kendimi. Bir de tabii, hani, o zamanları düşününce, emm, bir galiba basit, hani, hayat biraz daha basitti ya, emm, basit derken, hani, ııı, tabii ki ko ııı, karışık bir şey hayat da, hani, şey olarak, hani, tükettiğimiz şeyler aşağı yukarı aynıdır. Tek bir kanal vardı, herkes onu izlerdi, eee, vs. hani, aslı ortaklığı çok arttırıyordu. Hani, o komşun da o saatte o onu yapıyor aslında sen biliyorsun. Yan komşun üst komşun da aynı şeyleri yapıyor. Çıktığın zaman o n hani, aynı şeylere maruz kaldığını, aynı şeylerle büyüdüğünü biliyorsun. Şimdi biraz
Keşke. Keşke. Doğru. Ah, aynen. Aynen. Çok birbirine yakın değil mi? Emm, şey yok sanki, emm, a heh, a ayrım adaletsiz değil bu kadar en azından, şimdiki kadar.
Tabii tabii. Ayrım çok fazla yoktu. Evet. Evet. Şimdi bir de, şey, hani, çok fazla tüketim, eee, nesnesi var, çok fazla tüketilebilecek film, dizi, çizgi film. Şimdi, mesela, çizgi film, 2 çocuğun aynı çizgi filmi izliyor olabilmesi bile büyük bir şans oluyor. Ya, genelde birisi başka bir şey izliyor, diğeri başka bir şey. Eee, cihazları birisinin elinde Nintendo oluyor, birisinin elinde top oluyor, birisinin elinde bilgisayar oluyor. Yani, o kadar, eee, hani, çok zenginleştik güya ama ortaklaştıran şeyler biraz azaldı bu sefer de. Hani, eee, aynı şeye maruz kalmıyoruz.
Doğru. Tabii. Güya. Evet. Eee, çünkü o O yıllara gidersen, büyük ihtimal pazartesi günü okula gittiğinde pazar günkü yayınlanan film mutlaka konuşuluyordur çocuklar arasında.
Tabii ki canım, bir de pazar akşamları da hatırlarsan bir, eee, şey, eee, ne kuşağıydı? Parliament Gece Kuşağı mıydı? Bir şey vardı. Kuşağı, heh, evet. O, Mavi Ay, <chuckles> o vardı. Hani herkes o filmi izleyip uyurdu yani, eee, sonuçta hani birisi Netflix'ten bir şey izleyip öteki de başka bir şey izlemiyordu, yani.
Ah. Parliament Sinema Kuşağı. Mavi Ay. Mavi Ay vardı. Kesinlikle. İzlemiyordu. Eee, b pazar günü deyince, Bizimkiler de pazar günü mü yayınlanıyordu?